أنا في موضوع كده كنت عايز أتكلّم معاك فيه، وكان قالقني شويّة أو شاغل تفكيري أو بقى يعني مأثّر عليَّ بشكل كبير كده، بقى عندي حتّة ال القلق مستمر من مظهري، من شكلي، من منظري قدّام الناس، آآ، في الجامعة طول ما أنا ماشي مثلًا في الجامعة، قلقان شكلي هيبقى حلو والّا لأ، هل أنا شكلي مضبوط، طب أنا الناس مثلًا بتبُصّ عليَّ إزاي؟ حاسس الموضوع ده بقى مأثّر عليَّ أوي حتّى في تعاملي مع الناس وطريقة كلامي، بقى في تأثير كبير عليَّ، حتّى بدأت أحس إن هو برضو بيأثّر على تفاعلاتي مع الناس، يعني إن أنا أت أتكلّم مع الناس أو اللي أنا أ أتواصل م على الناس، اللي أنا أتكلّم بأرياحية، خصوصًا أنا شخص يعني باحب أتكلّم وعندي ثقة بنَفسي وكده، بس ما اعرفش ليه الموضوع ده هَجَم عليَّ كده مَرّة واحدة، بالذات في الكلية وكده. فحاسس اللي هو مش عارف يعني، <tsk> حاسس إن أنا عايز أتكلّم كده معاك في الموضوع ده، حاسس ال مقلّقني كده، شاغل تفكيري، مش عارف يعني، مش مرتاح كده فيه.
ولا يهمك، أنا موجود دايمًا عشان أسمعك، ومقدّر جدًا اللي أنت بتتكلّم فيه، لأن القلق من الشكل العام، القلق على المظهر وإن أنت إزاي الناس شايفاك أو الكلام ده، ده طبيعي، خاصةً في مرحلة ز آآ، الجامعة زي ما أنت بتقول، آآ، بتبقى حريص إن أنت يبقى شكلك حلو، و وتسمع الآراء دي وتشوفها في عيون الناس، فده طبيعي جدًا. حابب بس يعني إيه، آآ، أعرف منّك يعني، الحكاية دي بدأت وأنت في الجامعة؟ هل أنت لسّه في الجامعة مثلًا ولسّه الموضوع ده ماشي معاك يوميًا مثلًا، والّا الحكاية ماشية إزاي؟ ادّيني تفاصيل أكتر.
وأنا آه، أنا حاليّا في الجامعة، يعني ولسّه في الكلّية وكده، يُعتبر هو أنا آخر سنة ليّا، فهو خلاص يعني قرّبت أت أتخرّج وكده. لكن هو الموضوع أنا حاسه يعني كان برضو بادئ معايا من زمان شُويّة، كان برضو زمان كان عندي أنا أنا شخص باحب اللي أنا ألبس عامةً، وباحب ازا س أهتمّ بنفسي، أهتمّ بشكلي، أتسرّح تسريحة حلوة، ألبس هدوم حلوة، وكنت باحبّ ال أنسّق هدومي، يعني ما كنتش من النوع اللي بانزل بأيّ حاجة وخلاص، حتّى لو أنا مستعجل، حتّى لو هالبس أيّ حاجة خ كده سريعة، لازم تبقى مضبوطة، يعني كنت باحاول أخلي بالي من الموضوع ده، وكنت شايف اللي هو حاجة كويّسة، يعني مكنتش شايف إن ده حاجة غلط يعني أو حاجة مَرضيّة أو حاجة مُشكلة، لأ، يعني كنت شايفُه آه، يعني كنت شايفُه حاجة كويّسة، يعني مش حاجة وحشة. لكن بدأت يعني ساعات كده، مش هاقول لك دايمًا، بس هاقول لك ساعات، كنت ساعات باحسّ إنّ الموضوع بيطغى عليّا، هو أنا حاسس إنّي أنا مقَلَق أوي من الموضوع، أو أنا بقيت بادّي له اهتمام زيادة عن اللزوم، خصوصًا لو أنا يعني <tsk> نزلت في يوم مثلًا مركّز على الموضوع أوي أو أنا متشيّك فاللي هو عايز كُلّ حاجة بقى عالتكّة، كُلّ حاجة مضبوطة، فبدأت اللي هو أحسّ اللي هو ساعات بيأثّر عليّا جامد. ولمّا الإحساس ده بيتملّكني أو بيمسك فيّا، خلاص، ب بتلاقي نفسي م مت مقلق، آآ، مش مش راكز كده، مش عارف أتواصل مع الناس بأريحية، حاسس إن أنا مهزوز، فاهم؟ <tsk> آآ، لمّا دخلت بقى الكلّية، أنتَ عارف بقى مرحلة الكلّية وال كلُّه بقى بيحبّ يلبس، يتشيّك ويتشيك، و
لا، لأ بالعكس، آه. بالضبط، الموضوع بيبقى آه، بالضبط، بياخد يعني منطلق تاني شوية.
بالضبط، يعني كُل واحد بيحبّ بقى يتشيّك ويقابل ناس جديدة ويشوف بقى، وأنتَ عارف بمرحلة الج الازدهار بتاعة الج الكُلّية دي. فبدأ الموضوع يعني يزيد شُويّة، يعني على قدّ ما أنا آه، في أيّام ما كنتش باركّز مع الموضوع أوي، وكنت بابقى مبسوط ومرتاح جدًا لمّا أنا بابقى مش مركّز مع الموضوع، بس في الأغلب، آآ مثلًا أروح مثلًا عايز ألبس طقم حلو، آآ، لازم ألبس الساعة الفلانيّة، لازم أحطّ ريحة مش عارف إيه، فبدأت أحسّ إنّ الموضوع بدأ كُل ما باهتمّ بيه، كُل ما أنا القلق ده بيزيد أكتر، كُل ما أنا باتوتّر أكتر، كُل ما أنا مش بابقى مرتاح أكتر. فأنا مش عارف، يعني هل أنا مثلًا ده بسبب اللي أنا بازو بادّي للموضوع اهتمام زيادة عن اللزوم، والّا بسبب اللي هو دي حاجة كانت عندي مثلًا مشكلة من زمان، أو أنا كنت مهزوز في الحتّة دي، خصوصًا إن أنا عندي يعني أنا شايف إن أنا عندي ثقة في نفسي في جوانب كتير في حياتي وناس كتير بتشوفني كده، لكن أنا باقول لك ساعات، أحيانًا من جوّايا.
فاهمك، آه. حلو اوي. فاهمك، آه، بس هي الفكرة كلّها إن أنا عايز أقول لك بس علشان ما تاخدش الموضوع في ناحية تخليك تشك في الاهتمام الزايد ده، الاهتمام بالمظهر يعني حاجة طبيعيّة وحاجة طبيعيّة أكتر للسن ده، لسن الجامعة والكلام ده، خاصّةً إنّ مُعظم المحيطين بيك بيكونوا مركّزين شُويّة في الموضوع ده، فوجود ال ال ال الاهتمام بالمظهر عُمومًا مش حاجة سيّئة أو تخوّف أو تقلّق حتّى لو أنتَ بتهتمّ بزيادة شُويّة عن مُحيط الناس اللي حواليك، لدرجة مثلًا اللي هو الماتشينج بتاع الألوان، إيه اللي يمشي مع إيه، الساعة، طب الكوتشي، طب تسريحة الشعر. الحاجات دي، يعني أنا مش عايزك بس يعني إيه، تقلّق من اهتمامك الزايد بيها في السن ده، تمام، بس أنا حابب أعرف منّك، يعني الموضوع فيه صعوبة في حاجة معيّنة؟ هل مثلًا أنتَ في ألوان معيّنة ما بتمشيش معاك بسهولة؟ طبيعة جسمك ما بتتقبلش حاجة معيّنة، حتّى لو هي تريندي أو ماشية؟ القِصّة بالنسبة لك القلق بيبقى من إيه؟ أنتَ بتبقى قلقان من الشكل العام، أو مش راضي عن نفسك بما فيه الكفاية؟ والّا أنتَ مثلًا مُنتظر ردّ فعل معيّن من أصحابك أو من اللي حواليك؟
أحيانًا بيبقى يعني هو ساعات أنت قُلت نقطة حلوة، اللي هو بيبقى في يعني ميكس من اللي أنت قُلته ده شوية، إن أنا مثلًا آآ، أحيانًا في الأول مثلًا كان كان في موضة كده طِلعت بتاعة اللي هي الب البناطيل الواسعة والتيشيرتات الواسعة والكلام دوّة، آآ، دي كانت انتشرت أوي وبقى كله بيلبسها وكده، وأنا يعني كنا لسه يعني بنبدأ في الموضوع ده. فكنت بدأت أجرّب أجيب بنطلون مثلًا من الحاجات ديّة، آآ، كان أول مرة أجرّبه وكده، فحسيت اللي هو ما كنتش مرتاح، آآ، ما كنتش مبسوط، مع إن أنا في ناس قالت لي: "ده شكله حلو أوي." وكان معايا صحابي وأنا باشتريه فقالوا لي: "لأ، أنت شكلك كويس أوي ولأ، إلبسه وكمّل وكده." فأنا كنت في الأول مش مرتاح شوية وحاسس إن أنا في حاجة غلط كده، آآ، فبدأت بقى مثلًا لما رُحت بيه الكُلية وكده حسيت إن أنا حتّة اللي أنا باقول لك عليها، أنا مقّلّق بقى، أنا حاسس إن أنا مش مطّمن، حاسس إن أنا الناس بتبُص لي نظرات غريبة، أنت فاهمني؟ فحاسس اللي هو كنت مش مش مبسوط أو مش مرتاح كده، كنت مهزوز، فدي كانت من الحاجات فعلًا اللي بتأثّر عليَّ. وكمان حتة ال أنا كنت يعني دايمًا آه، ساعات بيبقى فعلًا بالبس حاجات هي بتبقى عندي مثلًا أو حاجات قديمة أو حد حاجات مثلًا باخدها من أخويا عشان مثلًا مش ما فيش غيرها اللي موجود أو كده، فساعات باحس اللي هي مش لايقة عليَّ أوي يعني، مش هي دي حاجتي أوي، مش هي دي اللي ستايلي مش هو ده الألوان بتاعتي، فباحس اللي هو لأ، يعني أنا مش مش مرتاح فيها، بس باضطر ساعات بما إني مستعجل أ أو مثلًا الهدوم مغسولة مثلًا أو في حاجة م يعني مثلًا داخلين على الشتا مثلًا فمش جايب حاجة جديدة أو كده، فهاضطر ألبس الحاجات اللي عندي أو الحاجات بتاعة مثلًا أخويا أو الحاجات القديمة، ما ابقاش مرتاح أوي، فالحاجات دي كلها
فاهمك، آه. فاهمك، آه.
بتبدأ تخلّيني اللي هو قلقان من مظهري، وخصوصًا الحاجات دي المشكلة اللي هي بتبقى شكلها حلو فعلًا وناس كتير أوي ممكن تشيد بيها، يعني أنا برضو أنت قُلت حتّة حلوة أوي اللي أنا باستنى مثلًا رد فعل من صحابي معين وكده، ساعات آه يعني أنا فعلًا ساعات باستنى ن ناس صحابي تشَكّر فيَّ أو اللي هي تمدحني أو تقول لي ال الطقم ده حلو أوي، شكلك شيك وكده، دي حاجة بتبسطني، وعلى قدّ ما أنا باحاول إن أنا أخلي الموضوع ده يعني مش باحب اللي هو أخلّي خلاص، مدح الناس أو شكر الناس ده هو اللي يأثر عليَّ
هو مش هدف بالنسبة لك، آه، يعني أنت ب لو حصل
آه، يعني باحاول أخليه مش هدف.
آه فاهمك آه. بس هي الفكرة كُلّها إن أنا بس عايزأرجع نُقطة واحدة لوَرا. إن أنت دلوقتي مثلًا لو افترضنا إن هي تت إنّك بتجرّب حاجة جديدة، أو موضة جديدة، ترند جديد زي البنطلون اللي أنت قُلت عليه دوَّة. فال ال القلق هنا مُبَرّر شوية. لإن أنت بتجرّب حاجة جديدة، نَمَط جديد، أو موضة جديدة، أو ستايل جديد ما جرّبتوش قبل كده. فطبيعي إن أنت ممكن تكون حاسس شوية إن أنت قلقان من رَد الفعل. طب أنا شايفه عليّا إزاي، طب فاهم؟ فال ال ال الحتّة دي، ممكن يكون ليها قَلَق مُبَرّر شوية. لكن لو حاجة زي ما أنت بتقول كده، أنت مستنّي تشوف فيها رَد فعل أصدقائك أو الكلام ده. هل حصل في مرّة إن أنت اتعرّضت لنَقد بخصوص الشكل، أو بخصوص المظهر من حد من أصدقائك، أو دايرة معارفك حتّى؟
إمم. آآ، ده أظُن آه، حصل قبل كده كتير يعني ده مش هاقول لك برضه ده يعني أنا مثلًا صحابي مش من النوع اللي هو بينتقدوني بقى، أو حتّى لو أنا لبست حاجة مش حلوة أوي، تلاقي كُلّه بيهجم وكده، لأ أنا مش صحابي يعني، أو دايرتي مش من النوع ده. وعامةً أي حد أنا باعرفه بيبقى كده، اللي هو قلب أي حاجة ألبسها يقلِّس عليّا، أو يقلل مِنّي بأي شكل. فأنا يع يعني خلاص، أنت مش من دايرتي أو من صحابي أصلًا، أو باقطع معاه. ومش اللي هو قَمْص وكده لأ، بس اللي هو أنا مت باتقبّل جدًا إن حد ينتقد هدومي، أو حد ينتقدني بشكل عام. يعني مش من النوع اللي باقفش يعني عادي. وكمان أنا مش من النوع اللي باتهز من حد لمّا بيقول لي حاجة وحشة. أنا الحمد لله لو حد مثلًا انتقد لبسي، أو انتقد شكلي، أو مش عاجبه الطقم اللي لابسه، مش بقى خلاص بافضل أبُص على المرايا، و واتكَسر وخلاص لأ، يعني نوعًا ما باتماسك، وباملك نفسي، ودي حاجة كويسة فيّا. يعني رغم إن ساعات بي باقول لك في قَلَق، في توتُّر وكده، فباحس إن هو لأ، آآ لو حد مثلًا انتقدني، أو هاجمني بابقى لأ، بامسك نفسي وما مش بازعل أو كده، وباتكلّم معاه عادي. يعني ساعات كمان لو حسّيت إن الشخص ده بي يعني بيهينّي، أو بيت بيَتجاوز أوي، ساعات ب باصُدّه كمان واقول: "لأ أنت أنت في إيه؟ ما تهدا على نفسك شوية وكده." لكن في العادي
هو طبيعي، لإن النَقد في الحتّة دي مش مجال للهجوم. يعني هي في الأول وفي الآخر، دي أذواق فاهم؟ وكل واحد ليه الذوق الخاص. أنا مش مُجبَر إن أنت اللي هو أنت يعني مش مُجبَر إن أنت تخلّي الذوق ده يبقى يرضي الناس كُلّها. أنت ما طلبتش من حد إنه يعمل زيّك، وبالتالي هم مش من حقهم برضه إن هو النقد يوصل لدرجة الهجوم. فده طبيعي، ومنطقي. يعني ما فيش مشكلة في ده. هي الفكرة كُلّها بس في الأريحيّة. أنت دلوقتي بتحب تبقى لابس وس مظهرك العام مش مظهر للانتقاد، عشان تحِس إن أنت نفسك مرتاح، فاهم الفرق؟ مش
بالضبط. بس بالضبط آه. آه. يعني فعلًا هو عندك حق. يعني فعلًا هي دي كده بالضبط، بس هو المشكلة إن للأسف إن في ناس بتبقى برضه يعني بس ده بيبقى نوع يعني قليّل من الناس شوية، أو نوع صعب من الناس شوية اللي هي بتهاجم الهدوم، أو بتنتقد بشكل كبير خصوصًا لو حاجة عادية. يعني مثلًا واحد لبس بنطلون عادي، ممكن تلاقي واحد يقول له :"إيه ده أنت إيه اللي انت لابسه ده؟!" فاللي هو أنت لأ أنت بتتكلّم كده ليه؟ أو حتّى لو مش معايا، أنا باكلّمك فعادي الكلام ده باشوفه كمان قُدّامي، يعني بيحصل قدامي، فباتضايق جدًا. مثلًا واحد تلاقى واحد صاحبي بيكلّم واحد صاحبي تاني بشكل مثلًا شديد، أو يقول له مثلًا: "إيه اللي أنت لابسه ده." أو يشاور على هدومه، ويتكلّم عليها بشكل مش حلو، دي حاجة أصلًا بتضايقني شخصيًا، فدي فعلًا ما بتبقاش حاجة حلوة. يعني اللي هو، دي مش حاجة قابلة للهجوم يعني.
بالضبط آه. آه، آه. بالضبط. مش مش آه. م ومش صحّية. يعني مش مش بالطريقة دي. بس هو برضه خلّيني أقول لك، إنه ممكن يكون في السن ده اللي أنت بتقبله غيرك مش بيقبله والعكس صحيح. جايز يكون هو الشخص نفسه مع اللي بيتكلّم معاه متعوّد على ده، أو بيقبلوا من بعض ده، أو الدنيا ما بينهم يعني لو خلّينا فيك أنت وفي تجربتك، خصوصًا إنّك متخوّف إن ده يأثّر على التفاعلات الاجتماعية بتاعتك في السن ده. الموضوع كُلّه في الأريحيّة. أنت بس ما دام أنت مستريّح، لإن خلّيني أقول لك إن أنت لو بم الموضوع ببساطة، أنت لو عملت متابعة لأي حد من من الناس اللي موجودة، في ناس كتير جدًا دلوقتي على السوشيال ميديا اللي هم stylist وstylist رجالي. يعني بيتكلّموا في الحاجات المعقولة اللي تخلّي الشاب، أو الراجل يبقى شكله مقبول، وفي نفس الوقت برضه عَصري، ومُريح. ما هيّاش حاجة over. لإن أنا ما حسّيتش إنّك بتطلب إنّك تعمل أي حاجة over. فمتابعة الناس دي، هيفهّمك أكتر في الحتّة دي. الفرق ما بين الأريحيّة مظهر حلو، و و وشيك، وعَصري، وفي نفس الوقت مُريح، ولايق ليك، ولسِنّك، ولطبيعتك كراجل. ده هيدّي لك ثقة، لإن الاحساس ب بال بالثقة، بينتُج من داخلك أنت. لو جات لك التعليقات الايجابية حلو، لو جات لك تعليقات مش على هَواك برضه ما فيش مشكلة، لإن أنت في الاول وفي الآخر، مُقتنع إن ده ذوقك أنت الخاص. دي أريحيتّك أنت. فده هيريّحك أكتر في الموضوع صدّقني، فاهم؟
إمم. إمم. بالضبط. آه. يعني فعلًا أنا شُفت قبل كده حد بيتكلّم عن الموضوع ده وكده، حسّيت براحة يعني، أو حسّيت إن هو لمّا فهّمني الموضوع برضه فهمت أكتر. ونس هو زي في أجزاء كده، أو مَدارِك تفكري اتفتحت في مُخّي، ف ار ارتحت أكتر. يعني زي ما أنت بتقول فعلًا.
بالضبط. لإن هو ده الغَرَض من الموضوع. إن أنت بس تبقى فاهم اللي بتعمله، وحاطط ال ال الردود الأفعال في منطقتها الصح. اللي هي لو توافقت معاك ما فيش مشكلة، لو ما توافقتش برضه ما فيش مشكلة، لإن أنت في الأساس مستريّح، ومُقتنع باللي أنت بتعمله.
أيوه فعلًا. يعني الصراحة أنا اتبسطت، وارتحت جدًا بالكلام معاك. يعني شكرًا جدًا ليك.
العفو على إيه؟